Ayun, tama. Yun na yung exactly nararamdaman ko nun parang, di ba dapat siya yung magtatama sa'kin, ganiyan. Pero naging baliktad pa eh, ako pa yung mas naging pasensyoso. Pero nung time na yun, akala ko ako lang yung may mali kasi ako nga yung nakaapak, ganiyan, kaya nga nag-cause ng galit. Pero nung tumanda ako habang naalala ko yung pangyayaring yun parang, di ba dapat kinorek niya rin ako in a nice way, ganiyan. Dapat hindi niya ginawa yun kasi puwede magdulot sa akin ng trauma yun, ganiyan, di ba? Kasi in a public place yun eh like nung maraming nakakita eh. So, parang, ah, yung ano mo niyo, yung kahihiyan mo ba, ganun. Parang, grabe sabi ko di ko inexpect 'to na mapapahiya ako yo sa harap ng maraming tao parang nakaka parang ayoko ng bumalik sa lugar na 'to kasi baka maalala nila yung pagmumukha ko, ganun.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Maraming nakakita. Oo. Oo. Oo. Oo, tsaka sa isang banda kasi siyempre bata ka tapos ano, ah, medyo ang tendency maging traumatic naging traumatic para sa iyo yung ano na yun, kasi hanggang ngayon naaalala mo pa rin.
Mm. Oh di ba? Oo, ganun. Oh yun, naalala ko pa talaga siya parang sariwa pa sa akin. Tapos minsan 'pag may na-encounter ako na matatanda na kamukha nung taong yun, parang iniisip ko, "siya ba yun?" parang ganun.
Mm. Oo-oo. So, nag-ano talaga, nag-iwan ng ano, ng malaking bakas. Nag-iwan ano, mm. Kaya yung alam mo yung sinasabi kasi minsan yung kasabihan na ano eh, na 'pag sa edad may kasamang wisdom.
Oh 'di ba? Oo. Totoo. Hmm.

Oo parang ewan ko ba bakit yung mga ganun though naiintindihan ako naman sila kasi nga minsan baka pagod lang din sila kaya nga nag-mamadali ganyan. Pero wala eh, alam mo kasi ma-ibahagi ko lang din sayo meron din akong karanasan yung nag-e-MRT pa ako nun nung malayo pa kasi mal malayo kasi yung workplace ko na naranasan ko kasi mag-work sa BGC then ako taga Manila ako. So, ah, talagang ano, parang may may na-encounter ako dun ng matanda na hindi siya pinaupo dun sa MRT na nakapasok na kami. Then galit na galit siya, parang pinagbuhatan niya pa ng kamay yung ano, babae kasi nakaupo parang naawa ako, parang naisip ko parang ang may mali dito this time yung matanda eh. Pero still, yung inano niya yung sinaktan niya nanatiling kalmado hindi lumaban parang kahit papaano nag-timpi siya. Kasi kung tutuusin kakayanin niya yun eh di ba? Pero nandun pa rin yung respeto niya. Pero alam mo yun, yung nasa isip ko bakit di man lang niya pinagtanggol yung sarili niya and ano, kung hindi man sa pisikal, yung bang pagsabihan niya kasi oo pero ibang tao na lang yung pumigal ganyan, may mga nagsabi rin na mali nga yung matanda ganyan mabuti nalang at may mga tao rin na marunong umunawa ng sitwasyon.
Hmm. Oo, tama. Mhm. Hmm, malayo nga. Okey. Mm. Mhm. Oo, oo. Mm. Mm, mm. Mm. Salita? Oo. Mhm. Totoo mabuti na ano, na hindi hinayaan, hindi lang nanood, kadalasan yung mga ganyang pangyayari minsan ano lang eh, pinanonood lang ng tao.
Mhm. Kaya nga eh oo saka bini-videohan. Oo yun yun ang pangit minsan, pag may video pa na putol, tapos na videohan na sa caught on act na yung nagagalit na yung inabuso, minsan yung inabuso pa yung ano without oo, without knowing the full story yung behind dun sa nangyari di ba? Kaya nakakalungkot.
Lalo na ngayon binibidyohan lang. Mm. Mm. Oo. Masama? Oo. Oo. Eh lalo na yung sa ganyang sitwasyon siyempre ano matanda yung naka-alitan so pag pag iniba yung kwento, eh automatic na dun sa nakababata magagalit ang tao.
Mm. Yun nga eh parang Oo.